Certo, certo, ti capisco innanzitutto perché insomma ricevere quando si hanno de dei giudizi, de de delle critiche, dei feedback come dicevi tu, insomma, uhm, non è sempre facile accettarli innanzitutto e poi scinderli, uhm, da se è una critica a fin di bene, come dicevi tu, no, oppure, uhm, giusto per crico criticare qualcosa, per guardare sempre il lato, uhm, ehm, b brutto, lato cattivo, diciamo il l l-la bru la negatività, ecco, cioè più che che dare un consiglio per per migliorare, diciamo, si tende solo a puntare il dito a a stare a guardare, quale possono essere sempre i nostri errori o un difetto caratteriale, fisico o quant'altro insomma. E quindi è abbastanza normale, ehm, <chuckles> a nessuno piace ricevere, no, critiche in generale, quindi, ehm, se non <chuckles> cri più che critiche complimenti, ecco. E quindi insomma
Mh-mh. Mh-mh. Sì, la negatività dietro. Sì. Mh. Cert <chuckles> Eh, sì, però anche quelli è importante che siano sinceri, perché se poi celato sotto c'è la critica allora ehm, non lo so.
Ma guarda, uhm, <chuckles> ma piu piuttosto che critiche meglio forse un complimento, non sincero che piuttosto che una critica in alcuni casi, no, <chuckles> quindi una critica gratis infatti. Ehm, nulla, per capire un po' meglio insomma co come ti senti, e soprattutto cosa è successo in particolare, vedere un pochettino di di di riconoscere, per andare a individuare quale se questa critica è stata detta, f diciamo c'ha un fondamento importante sotto, uhm, perlomeno ci aiuta anche a crescere, quindi è una critica costruttiva piuttosto che una critica, giusto? <chuckles> Per gli esempi che facevamo prima, vorrei farti qualche domanda se me lo permetti.
Mh. È una critica. Mh, una critica gratis. <chuckles> Mh-mh. Mh. Cert